Pikiran jadi rileks, lebih rileks, dan ketika itu udah dilakuin itu, "Udah ayok kita balik lagi kerja," kayak gitu, Kak. Ya tapi terkadang juga membutuhkan waktu yang lama ya, Kak, ya, kayak gitu ya. Nggak yang kayak cuma 10-15 menit, tapi terkadang aku kayak 30 menitan gitu bisa ngopi.
Oke. Oh, gitu.
Ngopi sendirian atau kadang ada juga temen yang ikut juga gitu. Karena mungkin temenku ngerasa baru stres sama pekerjaannya juga ya jadi kayak, "Udah ayok ngopi bareng aja gitu, keluar."
Oh, ngerasa senasib hari itu gitu ya. <chuckles>
Jadi ada temen juga ketika di luar. Heeh, betul Wah, jadi kayak senasib sama kerjaan yang berat banget kan. Jadi, udahlah kita keluar cari cari kopi atau
Heeh.
cari anginlah ya kalau bahasanya ya lihat kendaraan-kendaraan kayak gitu dipinggir jalan, kayak gitu sih, Kak.
Iya, betul. Oke, jadi hanya dengan tiga puluh menit itu bisa banget untuk ngebalikin mood lagi jadi semangat gitu ya?
Bisa banget, Kak, bisa banget. Dengan dengan menit yang segitu sih untuk aku udah cukup ya. Karena kalau berlarut-larut juga nggak baik untuk Untuk apa ya, untuk kerja ya. Nanti malah berimbasnya adalah ketika kerja aku nggak selesai
Iya, benar.
Aku nanti dapet punishment kayak semisal di-PHK atau dapet final dapet apa itu surat hmm. Kayak surat-surat kayak gitu kan, wah, itu malah tambah bad mood berbulan-bulan atau ber berhari-hari ya, kalau semisal kayak gitu, Kak. Jadi lebih baik gimana caranya biar kita tetap bisa apa, bisa bekerja tapi kita juga ada nih waktu untuk kita iya, jaga apa ya, jaga mental kita ketika kerja itu tetap bagus, kayak gitu sih, Kak.
Mhm. Iya, malah lebih parah ya. <chuckles> Betul. <chuckles> Betul. Nah, sebenernya kalau menjaga mental kerja itu sebenernya banyak banget yang, eee, menghubungkan dengan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi gitu kan. Ada yang bilang, mental kerjanya itu jadi rusak karena, eee, udah mengganggu ke kehidupan pribadi gitu, makanya mental kerjanya jadi turun, gitu. Nah, ini, eee, Kakak sendiri, mem membagi batasan itu dengan jelas gimana tuh, Kak?
Betul betul. Mmm. Betul banget, Kak.

Kalau kalau ketika kayak gitu tuh emang gak bisa dipungkiri ya Kak ya di di zaman sekarang itu kan masih banyak mhm, banyak beberapa perusahaan atau kantor-kantor gitu yang masih menghubungi ketika, pekerjaannya, eee, be sudah di rumah atau baru libur gitu kayak masih dihubungi, terkait deadline inilah, atau dimintain heeh, atau dimintain tolong kerjain ini ini dan itu. Nah kalau dari aku sendiri sih Kak, ketika ada hal-hal yang kayak gitu sih, aku bakal bilang
Pasti terjadi ya. Bener. Dikejar-kejar ya. <chuckles>
Eee, ini baru waktunya nggak kerja. Jadi jangan ganggu dengan pekerjaan Kak, kecuali kecuali nih Kak kayak semisal, aku sendiri yang minta, kayak kayak, "Boleh nanti kamu hubungin aja kalau aku udah udah sampai di rumah." Atau, "Nanti minta tolong aja ketika aku udah di rumah, nanti aku ban aku aku kerjain nih," kayak gitu. Nanti hubungi aja kayak itu nggak masalah.
Mmm. Mhm. Oh, oke. Oke, dari awalnya memang sudah janjian ya.
Ya ya, dari awalnya udah ada pe kesepakatan boleh ngehubungin di rumah, tapi harus udah ada ini ya, kesepakatan itu Kak dari dari akunya ya yang sebagai pekerja gitu ya. Tapi kalau tahu-tahu aku baru santai, atau aku baru bareng keluarga, atau baru bareng temen, tahu-tahu dihubungi soal pekerjaan, itu pasti aku tolak sih karena itu gak worth it ya, menurut aku ya, nggak bagus untuk kitanya juga sih. Masih dikejar-kejar deadline ketika mhm. Udah dikejar-kejar deadline ketika
Mhm mhm. Untuk kesehatan mental. Iya.
itu tuh sebenarnya bukan waktu kerja, tapi udah waktunya istirahat, atau waktunya kita kita udahlah santai di rumah, kayak gitu sih Kak.
Betul. Iya.